子供の頃の食べ物のおぼいで思い出ってあります？
はい。 うん、やっぱ子供の頃ね、あの、やっぱ、あの、うちの母親が作ってくれた、え、ま、料理、一般的にやっぱ覚えてますよね。あの、で、それっていうのはやっぱ、大人なってから子供たちに作ってあげる時にも、やっぱ、なりますよね。
ええ。 ええ。 うん。 ええ。 うん。 ええ。 ええ。 え、どんなお料理、お母さん作ってくださったんですか？
あ、やっぱ代表的なのはカレーですね。
うん。ああ、いいですよね、お家カレー。<laughs> うん。
ね、うん、どこでもみんなね、作ってくれると思うんですけど。うん、で、やっぱちょっとうちは、あの、ちょっとその中でも、あの、ちょっとね、カレールこだわりとかそういうんじゃないんですけども、普通にボンカレーとかそういうやつなんですけど、ただちょっと、2種類ブレンドっていうのが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
はい。 ええ。 うん。 ええ。 ええええ。 ああ、はい。
うん、特徴でしたね。
あの、で、味付けはちっちゃい頃は甘口とかあったんですか、だんだん辛くなっていくとか？
そそれがね、あの、私が子供ん時食べてたのに関しては、いつもなんか中辛とか大辛だったと思うんですよ。
うん。 はい。 おお。 お大辛？
おだ大辛って言いませんでしたっけ？<laughs> あのうん。
あ、あ、いやいや、あの、えっと、すごい辛いってことですよね。え、ちっちゃい時からですか？
そう、すごいからや一番辛いやつ、辛口、だと思うんですよね。うん。辛かったの、うん、覚えてます。
うえ、すごい、お大人なお家ですね。
でしたね。あの、んだあ、やっぱ、昔の家庭なんで、やっぱりお父さんに家の親父に合わせてるっていうのがそう、基準でね。<chuckles> ででで、今は自分で、あの、あ、料理私が料理作るんですけど、家では。やっぱそうすると、やっぱ子供に合わせて作らなきゃいけないんで
うん。 ああ、合わせてた。ええ！あ、うんうんうんうんうん。 はい。 はい、ええ。 はい。 ええええ。
ね、甘口ですね。
あ、今はこだわってがご自分は子供さんに合わしてるんで
そう。 合わせなきゃっちゅう、やっぱ時代ですかねそれはね、面白いと うん、時代だと思います。で、私甘いのダメなんで、ちょっと、うん、自分だけちょっと唐辛子かけたりとかちょっとあのすスパイスがあるじゃないですか、辛い。うん。それをちょっとかけて食べてます。
へえ、時代ですね、うーん。 うん。 ああ、そうなんですね。 うんうん。 ええええええ。 あ、でもそれって小さい時の、その辛口がの、イメージが自分の中に残ってるのかもしれませんね。
はい。 はあ、ですかね、うん、やっぱりそんな感じですかね、うちは。うん、あとははい。
うーん。 うーん、どんなどんな具が入ってたんですか？お母さんが作ってくれたカレーは。
あ、やっぱり一通り ああ、一通りあの、やっぱりあの、いつも、だどこでも入れると思うんですけど、人参、ジャガイモ、えっとあと、玉ねぎですか。で、そこをベースに、あの、うちらの時代はちょっとむか大昔なんで、肉っていうのは確か、まあ、牛肉は入ることはほぼなかったですね。多分うん、高い。うん、時代がやっぱね、そう、牛肉高い時代だったんで、豚肉でしたね。
うん。うん。 玉ねぎ、あ。 はい。 ええ。 ああ、高いですもんね。うん。 うん。 うん。うん、豚肉で、ああ、美味しそうですね。うん。
そう。豚に鶏ですね。そうですね。やっぱりあの、間違いない <laughs> 失敗 失敗しないですよね。
間違いない。<chuckles> <laughs> ああ、そうですね。
はい。失敗しないですもんね、あ、もう、あの、レトルトでもう、味は決まってるんで。で、それの組み合わせなんで、だ、もう絶対あ当たりですよね。
うーん。ええええ。 かそれ、カレー以外になんか思い出に残ってるのってあります？今、大人んなって「ああ、食べたい」みたいな。
うん。 カレー以外 ああ、あの、やっぱり煮物系ですかね。あの、うちの母親の実家が新潟の方だったんで、あの、新潟のちょっと独自の、あの、ちょっとあの、正月に出るようなちょっと細かく刻んだ煮物み系があるんですよ。
うーん。 はい。 ええ。 はい。 はい。 あ、そうなんですね、はい。
うん、そういうのはやっぱ美味しかったですね。そういうのだけ美味しかったかな？<chuckles> あとあとはなんかあんまり、あ、うん、美味しくないなっていうのが <chuckles> うん。
うーん。え、それ <laughs> あ、じゃあ、結構和食系が、お母さん得意で
そうですね。う、やっぱりむかうん、昔のかたなんでね。ま、揚げ物もな唐揚げとかはありましたけど、やっぱり煮物のほうが美味しかったかな。
得意だったんですね。 うーん。 ええ。
まあ、なんだかんだ言って。あの、時代だはい。時代だと思うんですけど、やっぱりなんか昔は魚食が多かった、魚系が。お魚、野菜、うん。
でも うん。さ ええ。 ああ、あ、でも新潟だから魚美味しかったんですね、きっと。
ああ、魚はね、あの、まあ、あの、いうちはちょっと、あの、もうちょっと、いな内陸の方だったんで、うん、あの、そう、サケとかああいうのちょっと、村上ちょっと、あの、海沿いの川沿いのみたいな。うちはちょっとそういう、いるなあの、山ん中だったんで。
うん。 内陸？うん、はい。 はい。 ええええ、あっ
うん、だちでしたけど、そうですね。あの、あっちち、うん、ち
それでも、す魚が多かったんですか？
しょう、すう、なんかやっぱり、あの、値段的なものですかね。ちょっと昔はなんか、あの、肉と魚比べると、あの、魚の方が安かったような。
ああ、そうですよね。 そうですよね。 みそうですよね。断然安かったですよね。へえ。
うん。 そうそう。で、魚はよく出てたけど、なんか肉類はあまり出なかったようなね、そゆな時代だったんで
うん。 うーん。 ええええ。おさかお魚だと、えっと焼いたりとか、にやっぱ煮たりとかそういう感じで。
今ちょっと逆かな？今逆か はい。 うん、そうですね。焼いたり煮たり、煮たりが多かったかな？やっぱり。ちょっと味そう。ね、あ、にそあ、うん、あり
うーん、あ、煮魚。 ああ、で、煮魚いいですね、煮魚。うーん、美味しいですね。
煮魚ね、やっぱり美味しいですよね、煮魚ね。定番っていうか。そんな感じ、ぱ、ちょっと古い時代だったんで、今のね、ちょっと食生活とは、ていうん、で、今はやっぱりちょっと魚は高いんで、魚とかは、ね、あんまり出すで出ないかな？で、あと、ちょっとうちの家族系があんまり魚嫌いなんで
ええ。 うんうん。 はい。 うん。 うん。 あっ、そうなんですね。あ、じゃあ、学校の給食とかってありました？
やっぱ 勿論、<laughs> 勿論ありました。うん、学校の給食で。
あ、あ、学校給食でした？うん、が学校の給食とえ好きな、なんか、メニューとかってありました？
はい。給食でう、ふん。 ああ、学校の給食ですね。学校の給食も、やっぱ、カレーが一番、やっぱ、ベストでしたよね。思い出に
うん。 <laughs> 取り合いになりました？
そうですね。やっぱ、おかわりはね。<laughs> うん、やっぱ食べ盛りの、やっぱ、ね。あと、なんか給食はあったろうか？なんか、ちょっと思ったのが給食で、シチューをご飯と合わせて
うん、うんうんうん。 うん。 はい。 はい。 へえ。
出るみたいな時があって。うん。
へえ。 え、白いホワイトシチュー？し白いシチュー。うん。
ホワイトシチューとうん、ご飯みたいな感じで。あ、で、あ、ちょっと驚きでしたね。普通ほら、パンに合わせるから。
へえ、ああ。 そうですね。うんうん。
うん、でもでも、これがやっぱ意外といけて。あ、ちょっと「家でも作ってよ」みたいな。うちの母親に言った思い出は、はい、あります。
え、うん。 あ、あの、学校で学んだの、これ作ってって言って。<chuckles>
そう、これ、ちょっと作ってみて。うん。そういう、あの、ご飯とシチュー発想みたい無かったんだけど、いけるよみたいな、うん、話で。ね、あと、子供のうん、はい。
うんうんうん。 おまつうん。あ、お祭りの時とかは、なんか、あの、屋台とかそういうのそういうの、食べた思い出とかも、ありますか？
うん。 ありますね。やっぱり。あの、やっぱ、うちの子供の時代はやっぱ子供が多くて全盛期っていうか、なんか、すごい、いろんどこ、お祭り、にぎ賑わってたんでね。あの、やっぱり焼きすうん、焼きそばから、うん。あの、おこそうですね、やっぱり、あの、ね、屋台でしか買えない、例えば、広島お好み焼きって昔、関東の方に全然出回って無かったんですよ。
うん。 はい。 うん。 ああ。はい。 ああ、お美味しそうですね。 うん。 うん。 ああ！そうなんですね。うん。
うん。お祭りで、あの、小学生ぐらいのお祭りで初めて広島お好み焼きっていうのがあって「あ、何これ？」みたいな感じで、<chuckles> 覚えてます。そういうのは。うん。で、ね、ま、そういう関東だ
はい。 うん。 うん。ああ、はい。 ああ。 全然違いますもんね。
うん。ん、あ、違います。あの、広島のお好み焼きとね。で、食べたのを覚えてます。で、なんか食べたけど、なんか、ね、広島お好み焼きちょっと、あの、ほら、あの、キャベツが多すぎてちょっと水っぽいんでせ。うん。だからちょっと、いや、あんまり美味しくなかったなっていう。でも、なんかすごい行列で、結構み物珍しかったのか、行列 は覚えてますね。で、なんかそれをうん。
うん。 うーん。 ええ。 はい。 <laughs> あ、そうですか。<laughs> あ。 う、うん。 うーん。 もりやく。 「これが広島風か」みたいな。
そう。<laughs> そうね、子供ん時ってそんな広島の、インターネットとかない時時代ですからね。
<chuckles> そう。なかなかいい遠くて行けないですよね。うん。
行けないですもんね。やっぱ実物を見ないといけない、そういう時代だったんで。で、実物見たのがそういう感じで、ま、見た目はすごい美味しそうだったんだけどね。食べてみると、ちょ違うよねっていう。<chuckles> うん。ね、っていうのが覚えてます。うん。あとはうん。
うーん。 うんうんうん。 <laughs> 違い、え <laughs> あとは、だ駄菓子屋さんとか行かれました？
あ、やっぱ、あの、くまた同じような話になりますけど、子供ん時っていうのは全盛期、やっぱ、おおお多いかったんで。で、やっぱり放課後は、なんかみんなで、あの、駄菓子屋さに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
うん。 うん。 ああ、たのそですね。うーん。
集まるみたいなのが、うん。で、そこで駄菓子だけじゃなくてね、ちょっと食べ物の話じゃないんですけど、あの、めんことかも売ってるようなとこだったんで、もうだからもうほんと1日あの、学校帰ってからは駄菓子屋さん
うん。 ええ。 ああ、はい、うん。 うん、ずっといる。<chuckles>
いるような感じですよね。食べて、あ、ご飯も、あ、いえ、食べるものもあって、遊ぶものもある。すごい、うん、オールマイティーな
うん、遊ぶものもある。ああ、でも、あれですよね、そういうのってなんかいいですよね、なんか、なかなか今駄菓子屋さんとかなくて、ないですよね。うーん。
ね、あの時代ならでは。 うん。 うん。今ね、あの、今ね、あるんですよ。今、ああそこになっちゃってる。今ほら、あの、きコンビニに
ええ。 あるんですか？ はい。
ちょっと駄菓子屋コーナーみたいなあったり。でそう、あとショッピングモールとかの
あ、そうなんですか？うん。 うーん。
あるんですよ、テナントとして。
そうなんですね。あ。わ。
そう、ただ昔みたいに子供だけが来て、こうソーシャライズするみたいな感じじゃなくて。
はい。 うん。 はい。
あの、遊ぶあ、コミュニケーションの場じゃなくて、まあ、あの、お母さんと来て、ちょっと買って帰るみたいな感じになっちゃってますけど。
誰が来てるんですか？ うん。 ああ、あ、お店であ、お店みたいな感じで、子供だけが集まってるんじゃないんですね。
うん。 ん、じゃないんですね。やっぱ親に連れてこられて、親も一緒に買ってみたいな感じになっちゃってんですよね。
へえ。 うーん。
うん。やっぱ地域の、ああいう風に子供たちだけが集まって、コミュニケーション、じ取るみたいな
うん。 うん。
ところはもう、ね、ちょっと無くなってきてますね。っていうかもう、ほぼないと思いますね。
え。 で、そういうのがあるとね、なんかいいいいコミュニケーションの場になるなるのかなと思ったりもしますけどね。
うん。 そう。ね、うん。あとね、思い出っていうのは、あの、とあ、食べ物と、やっぱ結びつけられる時もありますからね。子供ん大人になってからね、この、子供の時食べてた駄菓子見るとね、ああ、あの頃は楽しかったみたいなね。まあ、ありますけどね。で、あと、なんかはい。
うん。 うんうん。そうですね。 うん。 うん。 いうん。あ、今なんかあの、ご自分が作ったりとかする時に、なんかさっき、カレーはなんか今、甘口にしてあげたとか仰ってましたけど。他に何か、なんかちっちゃい時食べたのを作ってあげたりとかするとこととかもありますか？
うん。 はいはい。 うん。 ああ、ちっちゃい時、それこそ、あの、やっぱお好み焼きですね。<chuckles> あの、お好み焼きは、うん、よく食べて、あのうん。あの、簡単で混ぜて、もう焼くだけで、だか子供たちもできるんで。っていうのはやっぱありますね。なんか私じ自身の特徴あん、私の家みんの特徴っていうのは別にないですけども。普通の。うん。ただ、あれですね、あの、お好み焼きの粉を使わないで、市販のは使わないで、あの、やっぱり、ああの、あれからやってます。出汁から作って
ああ。ええ、お好み焼き、うん。 うん。 うん。 うん。 うん。 はい。 ええ、ええ。 え！それはすごく美味しそうですね。
あ、やっぱ違います全然、うん。だちょっと出汁は高いやつがいいです、やっぱり。
うん。わ え！すごいこだわってらっしゃいますね。
<chuckles> そこだけ、そこだけこだわると、ちょっと味が全然違くなるんですよね。
うん。 ああ、そうなんですね。あとなんか、お好み焼きにつけるのも人によって違うじゃないですか？
全く別物に。うん、出汁だけいいの買ってきて。はい。 ああ、オタフクとかブルドッグとか？
うん、なんかケチャップとかつける人とかもいるし
あ、ほんと？もう熟練やね。<laughs> うん。
ちょ醤油とかもいるし、な何つけてらっしゃいますか？
ああ、もう普通の、うちはオタフクソースと、はい。うん、あと、あ、あとマヨネーズですね、もう、あうん。そう、あと青のりを忘れずにみたいな。うん、そんな感じで。
あ、ソースだけ？ そあ、ソースとマヨネーズ、あ、お王道ですね。 うん。ああ、でも、すごいなんか美味しそうな、本格的な
うん、そうですね。
お好み焼きを作ってらっしゃるんですね。
うん、やっぱ子供の頃、親からはそういう風に作ってもらったんで。
うーん。あ、じゃお母さんも、もう出汁からとあああ、作ってる。へえ、すごいですね。今、週あ、週何回ってか、どのぐ月何回ぐらいお好み焼きは食べてらっしゃるか？ あ、そんなにやらない？<laughs>
うん、やっぱりおんなじように。 うん、出汁から、うん、取ってましたね。はい。 <laughs> そんなにやらないですけども、普通普通に、ま、いっかげつに、はい、1回、2回うん、そこら辺ですね。うん、やってます。はい、はい。うん。
ちゅああ、<chuckles> う、そうですね。 なんか、すごく美味しそうだから、なんか、たくさん食べてらっしゃるのかなと思ったんですけど。
そう、ただ、あの、ほらキャベツも時期があるんですよ。
ええ！そうなんですか？
うん、キャベツ一年中の、あの、野菜じゃないんで。うし売ってるは売ってますけど、やま、安い時の
ええ。 ええ。 うん、春。春ですか？
えっと、いつだったろうね。あ、春、やっぱ、春キャベツは、あの、春キャベツと秋キャベツが確かあるのかな。ちょっと確かじゃないんですけど、春キャベツは、ただほら、あるんですけど、ちょっと葉があの
うん。 へい。 柔らかい。
う柔らかいんですけど、あんまり実がないっていうか、ぎっしりになってない。ちょっとこう、ふわふわふわってなってる。だからあんまりあの、量かせげない。<laughs> うん。
はい。 ああ、あ、そうですね。 うーん。 ああ。じゃ、実がしっかりしたのをザクザク切った方が美味しいとですか？
すすやっぱ、おい、おうん。個人的にはやっぱあの、たくさん取れるんで、あとほら、うん。そんなこと言ったらあのあれもですよね。なんかあのなんでしたっけ、あのロールキャベツも。うん、春キャベうん。春キャベツのが甘いって言えますけど、やっぱり個人的には。うん。あのやっぱ、な何枚も取れる、<chuckles> 何個も作れるあっちの方が、うん。秋の方がいいかなと思います。
うわ。 うん。うん。 あは、ロールキャベツ。 はい。 あ、しっかりししっかりして。うーん。<giggles> そうなんですね。なんかすごく、なんか、あのちっちゃい頃の思い出を聞けて、今日はすごい楽しかったです。<laughs> うん、出汁から作ってるなんてほんとにお母様のあれを受け継いでて、それをなんかお子さんにもあの、ちゃんと、あのなんか伝統を伝えてて、すごいいいなと思いました。
うーん。 うん。 あ、こちらこそありがとうございます。楽しいお話できました。 はい。 はい。 ね。 そう、あとね、うちの子供達もやってくれるとね、<laughs> 嬉しいですね。うん。そうですね。
ええ、いいですね。そうですね。あ、今日は楽しいお話ありがとうございました。
うん、ありがとうございました。
はい、失礼いたします。